И тогда вот ты чувствуешь законченность какую-то, а когда происходит что-то, шт ты прям через экран чувствуешь, что что-то пошло не так, то есть что шт всё шло на одной какой-то скорости, всё как-то к чему-то шло, и здесь тяп-ляп, вот закончили.
Мгм. Не так, да, да, да. Быстрее, быстрее вот это да, что типа давайте там, наверное, как будто поторапливали их и вот так вот и получилось, что на одной ковленке и все дела. Конечно.
Да, а кто из нас Кто из нас хорошо себя чувствует и делает всё хорошо, когда на него давит или время, или какие-то деньги, которые он потеряет в виде штрафов за невыполненную работу. То есть, мне кажется мне кажется очень сложно снять, э, прям плохую картину, ну то есть, если у тебя очень хорошо продуман сценарий. Потому что ты всё равно двигаешься по сценарию. А вот если со сценарием пошли как бы проблемы, если у нас идет какая-то вот проблема на стороне вот людей, которые придумывают логическое завершение то того что происходит, мы это всё почувствуем через экран, и ничего хорошего мы на экране не увидим. Так что Жалеть надо сценаристов, платить им хорошо, не давить на них, находить хороших, поддерживать их. И я думаю, всё будет отлично.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Конечно. Не увидим и, к сожалению, да. Мгм. Да. И, в принципе, картина будет удачной, если, а, вот как ты говоришь, никого не будут торопить и всё будет делаться в своём темпе.
Да.
Спасибо тебе большое за такие прекрасные ответы, очень классно мы с тобой поговорили.